जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति देखिए पढ़ाई के दौरान सभी के साथ होती है और वही देखिए मेरे साथ भी हुआ कि कहीं न कहीं ये छोटी-मोटी चुनौतियाँ रोज़मर्रा के जीवन में मैंने भी इनका सामना करा। लेकिन इन चीज़ों से देखिए किलसने के बजाए उनसे मतलब, मैं कहूँगा कि वाद-विवाद करने के बजाए मैंने अपनी दिनचर्या को समय के अनुसार बदला कि जैसी परिस्थितियाँ होती थी मैं उस प्रकार फैसला लेता था कि, जैसे अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार हमारे घर पर आ गया है, तो देखिए ऐसे में बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगेगा और स्वाभावि स्वा मैं कहूँगा कि स्वाभाविक भी नहीं है कि मैं रिश्तेदारों के साथ ना बैठ कर अपने अंदर पढ़ाई करने लगूँ। तो ऐसे में देखिए मैं क्या करता था कि थोड़ा-सा मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बैठता था और उसके बाद कहीं न कहीं मैं जो है एक आराम करने लग जाता था, अपने माता-पिता को बताकर, इससे क्या होता था कि जब मेरे रिश्तेदार बैठें तो मैं उनके साथ भी बैठ लिया और साथ में मैंने थोड़ा आराम कर लिया। और जो मैंने आराम उस समय करा था उसके बदले में जो मेरा काम था वो मैं रात में कर लेता था। तो इससे कहीं न कहीं जी, इससे तो कहीं न कहीं चीज़ें जो है सँभालने में काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी मिली, और देखिए जो आपने बोरियत की बार बात करी तो मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और देखिए मुझे भी अक्सर ऐसा लगता था कि मतलब, मतलब एक होता है ना कि पढ़ते-पढ़ते रुझान-सा कहीं न कहीं कम-सा हो जाता है। तो उन चीज़ों का मैंने भी सामना कर करा लेकिन देखिए मैंने अपने जीवन में जो है मेडिटेशन को अपना रखा था कक्षा 10वीं से, तो ऐसे में मैं कहूँगा कि मैं
हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ। ज़रूर। हाँ। अच्छा। ये बढ़िया बता दिया आपने अ, की जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। ओह अच्छा। तो कहाँ से इसको आप आपको कहाँ इसका जो है अ, आपको अनुभव कहाँ से मिला, आपको राय किसने दी? की हाँ, मेडिटेट करो तो अपने जीवन में आप शांति महसूस करोगे। क्या आपके किसी दोस्त ने दी थी या फिर आपको खुद ऐसा लगा कि हाँ, कि, कि मतलब सोर्स कैसा स्रोत क्या था कि आपको लगा कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, ये क्या होता है? इसके फायदे क्या-क्या हैं?
जी।